Ecco, beh, questa sarebbe stata la soluzione quella più classica, ma io <swallows> cioè che avrebbe perfettamente senso, ma io sono una persona abbastanza sedentaria, credo con lo sport, uhm, non mi piace, cioè, sport intendo sport fisico come <tsk> non so, ehm, è il calcio, il basket o il nuoto, perché poi considerando che io, ehm, comunque, ehm, c'ho un altro lavoro, fa fa mi darebbe anche fastidio tipo ad esempio andare a non so lavorare, cioè, ehm, allenarmi la mattina, sapendo che poi nel pomeriggio devo lavorare, conoscendomi, mi stancherei dopo poco tempo. Però a st avrebbe senso sicuramente fare sport.
Mh. Certo. Sì, mh, ho capito. Ci sta, ci sta. No, no, ma ci sta tranquillamente anche il tuo discorso. Guarda, allora altre attività potrebbero essere attività più, uhm, c creative, ludiche, come ad esempio ci sono molte perso c ci sono tante persone che amano, uhm, anche in età adulta fare i puzzle. Tu ci hai mai pensato?
Mh. Ah, ecco, questa è una cosa interessante, perché sì, effettivamente a me piace come passatempo più robe tipo in stile, uhm, ragionamento, quindi puzzle, magari anche giocare a scacchi, 'ste cose qui dove attività dove non richiede lo spostamento fisico, ma magari più uno spostamento mentale.
Mh. Okay, o fare anche dei cruciverba.
Beh, eh, questo potrebbe essere anche una cosa interessante effettivamente, sì, sì.
Mh. Poi come altre attività, mhmm, sempre creative, ad esempio anche, non so, l'ascolto di musica, piuttosto che anche il disegno, mhmm, queste attività molte persone le rilassano.